Donc dans nos loisirs, dans nos hobbies, de temps en temps tu as des moments, en fait, qui sont vraiment marquants. Heu, je sais pas une victoire, heu, rencontrer quelqu'un, un truc comme ça. Donc est-ce que toi tu en as 1, qui t'a vraiment marqué?
Mmh mh. Ouais, bah, en fait, heu, avec des potes, on a monté une association et ça nous permet de créer, voilà, justement des des moments, des événements, où on invite d'autres personnes qui partagent la même passion, à justement, heu, venir d'un peu partout en France pour qu'on leur apprenne des trucs et à ch
Oh! Et c'est quelle, heu c'est q dans quelle, heu, passion du coup, dans quel domaine?
Heu, dans la forge. Dans la forge, la fabrication de métal artisanal. Ouais.
Oh, la forge? Oh, intéressant. Vous f heu, fabriquez des des des trucs en particulier ou c'est vraiment, heu, ça peut être tout, ça peut être, heu, je sais pas u une épée comme un portail, comme un une bague, heu, j'en sais rien?
Et donc coup, on invite, heu Alors, heu, nous on est plutôt spécialisés dans la coutellerie. Tous ceux qu'on invite et cetera, ouais. Heu, alors on n'est pas trop on fait pas trop de portails, et cetera, mais après on fait tous les bidules, hein, les portefeuilles enfin, les portefeuilles, n'importe quoi. <laughs> Les décapsuleurs, heu, en métal. <laughs> Décapsuleurs, heu, tire-bouchons, heu, les petits, heu des colliers, des machins. Mais spécialistes dans la coutellerie, ouais.
Ah, les couteaux. D'accord, OK. Ah, sympa ça. <chuckles> Portefeuille en métal, c'est un peu lourd quand même. <chuckles> Ah! Et Tu as tu as quelqu'un qui t'a demandé un couteau ou un ouvre bouteille, heu, particulier où tu t'es dit: «Mais zé quoi, pardon»?